Eh, beh, écoute, heu, ev exactement et ce qui j'ai pour l'anecdote, c'est assez drôle mais tu sais, on a un groupe avec ma tante, ma grand-mère, ma mère et cetera et cetera et donc heu, avec ma compagne, on envoie les photos de de ce <blows air> waouh mais c'était magnifique, hein, de cette, heu, de ce paysage, heu, qui laisse réfléchir, d'ailleurs. Eh ben, heu, on a ma tante qui nous a compa con contacté en privé. Elle nous a dit: «Ouais, est-ce que vous ça vous ça vous va si, heu, je vous offre» heu heu, bah, en fait, on avait une rand une super randonnée donc du coup, du côté suisse, on avait envie de faire du côté des Alpes suisses, cette fois-ci et elle nous a dit: «Si vous voulez, heu, on y va, heu, je peux, heu, je peux vous payer une petite partie des frais pour, heu, pour vous donner pour vous motiver» et cetera. Bah, j'ai dit: «OK, let's go! Hein» et donc du coup, là, heu, juillet, heu, mi-juillet, là, c'est de c de l'année prochaine, on part en Suisse, s heu, 1 semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je je demande à ma conjointe mais c'est 1 semaine et heu, on part en Suisse, du côté de, heu, Zurich, Duritz, Jurich. Wouah, je me souviens, heu, je j'a j'ai du mal à prononcer et donc du coup ouais, Zürich, pardon et heu, du coup, on va passer quelques nuits là-bas et on va se faire une super randonnée et on va aller, heu, arpenter les les les s les plus hauts sommets en essayant, heu, voilà, de de de de de de d'en re d'en revenir encore plus, heu, soudés, déjà et heu, d'avoir ses idées remises en place, quoi.
Un partage de oui. Mmh mh. D'accord. D'accord. Génial! <laughs> Oui, oui. D'accord. Mmh. Ouais. Pas Zürich? <chuckles> Non. <chuckles> Génial! Eh, oui! C'est ça, parce que la nature, heu, elle te, heu, elle te remet en place, elle te, mmh, elle te fait beaucoup de bien psychologique. Ze c'est c'est comme une, heu, c'est un heu, une remise, heu, je sais pas, à à niveau, en question, heu, une séance de psy, heu? <chuckles>
Ah, non mais c'est vrai, hein! Tu tu je tu je c'est c'est vraiment ces effets-là que tu ressens. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre et le fait d'a de me retrouver, sans cesse, avec cette nature, parce que, du coup, j'ai été élevé avec ça, hein. Mon grand-père, il m'emmenait dans la nature, aller chasser, pêcher, aller, heu, chercher le le muguet, aller chercher les champignons. Donc en fait, le simple fait de me retrouver, de me reconnecter avec ma la nature, c'est comme si, heu, déjà, mon grand-père faisait partie de cette nature, comme il a toujours été dedans et heu heu, je sais pas, ça me reconnecte et ça me c'est c'est vraiment à chaque fois, je prends cet exemple-là mais c'est vraiment puissant pour moi mais c'est comme si tu rechargeais ton téléphone, après une journée entière, heu, sans charger, quoi.
Mmh. Mmh mh. Oui. Eh, oui. Ça te reconnecte aux sources. Oui. Mmh mh. M ouais, c'est ça. C'est revigorant. Ça te remet en selle et heu, beh, ouais, c'est génial, c'est super. J'adore l'image. En tout cas, heu, beh et je te remercie parce que c'était, heu, c'était très passionnant. Tu m'en envie d'aller voir, heu, ces, heu, ces paysages magnifiques, même si, heu, je suis entourée, moi-même, de paysages magnifiques. Heu, eh ben, je te remercie puis beh, j'espère que tu auras d'autres, heu, d'autres explorations comme ça qui vont te remplir, heu, de joie et et de sentiments.

Génial, j'adore, <laughs> je connaissais pas du tout, heu, heu, voilà on peut faire de la luge à toutes les saisons du coup. <chuckles>
Ah, mais oui, c'était, heu, c'était incroyable, et d'ailleurs, ça nous a donné envie de revenir l'hiver, pour voir un peu, parce que là-bas, il y a les paysages qui sont époustouflants avec, heu, avec la neige, parce que tu sais? Là-bas, il y a aussi pas mal de ski, hein, dans les Alpes bavaroises, et heu, et et là c'était heu
C'est intéressant. <chuckles> N oui.
Faut on y est retourné, mais cette fois d du côté du Tyrol plutôt, et là c'était ma majestueux, vraiment c'était on on on s'est senti vraiment en, heu, en osmose avec la nature. C'est c'est vraiment en fait c'est tellement grand, c'est tellement majestueux qu'en fait tu te sens tout petit quoi. Tu es vraiment, heu, tu es tu es tu es une toute petite, heu, personne de 1 m 80 sur, heu, une étendue, heu, de plusieurs milliers de mètres. C'est ça, c'est incroyable.
Extra. D'accord. Ah, bah, oui. Vaste, mmh, et ben oui, j'imagine. <chuckles> Extraordinaire. <chuckles> Ah, ouais, j'imagine, heu, du coup, heu, oui, heu, vous vous êtes, heu, sentis, heu, petits vous est-ce que tu t'es remis en en question en te disant mais heu, par exemple, hein, heu, peut-être pas jusque là, mais je vais à l'extrême pour te faire comprendre, heu: «En fait, je suis rien quoi»? Une petite poussière sur terre. <chuckles>
Ouais, ouais. C'est ça, et ça nous a fait un petit peu, heu, tu vois? Heu, pas culpabiliser, je dirais pas jusque là, mais ça nous a fait vraiment rendre compte que, bah, déjà on a de la chance d'être là. On a de la chance de pouvoir voir ce genre de choses, parce que moi malheureusement, heu, là où je viens, hem, bah, mes parents n'ont jamais pu me payer de voyages aussi extraordinaires. Heu, voilà c'est pareil quand je pense aux aux aux enfants de de là où où j'habite, bah, c'est pareil hein, on on était, heu, au centre de loisirs, mais les parents forcément ils avaient pas trop d'argent pour, heu, voilà on est dans une cité qui est pas voilà, il y a pas beaucoup de d'argent malheureusement, et finalement
Mmh mh. Tout à fait. N oui. Oui. Bien sûr. Oui. <chuckles> Oui et pas ces beaux paysages. <chuckles>
Voilà c'est ça. Voilà on est d'accord, parce que le seul haut, heu, v voilà les seules montagnes qu'il y a c'est des appartements finalement. C'est c'est c'est c'est moins voilà, on est d'accord. C'est moins, voilà, heu, majestueux qu'une montagne malheureusement, c'est là où tu habites. C'est voilà m c'est c'est c'est un peu voilà, c'est un peu pollution.
Mmh, mmh mh. Voilà, <laughs> c'est du béton. <chuckles> Oui. Ben j'i j'imagine que devant un g un énorme building ou le grand le plus grand building du monde, on doit se sentir aussi petit, mais c'est pas la même sensation, heu, heu, que la nature.
Ah non. Ah non, non, je il y a je crois que c'est la oui la Burj Khalifa au au Qatar, je crois qui qui fait plusieurs, heu, centaines de mètres aussi, genre 700 ou 800 m, mais, ça ne m'impressionnera jamais autant, parce que je sais que ma conjointe elle a elle y a été et elle m'a raconté un petit peu, elle était pas aussi impressionnée que là, le Tyrol ou heu, le les les ciels de montagnes, heu, même si c'est pas très grand par rapport aux aux Alpes suisses ou françaises, mais c'était déjà quand même, heu, incroyable, impressionnant, imposant. Tu sentais la la densité de la nature, tu sentais que tu faisais pas le poids face à elle quoi.
Ouais. Ah ouais. Ah. Ah, bah, oui. Ah d'accord. Ah, bah, oui. Mmh mh.